Mah, io penso che soprattutto con me abbia abbia cioè, stia funzionando, e di conseguenza sì, anche ma io con gli altri non mi sembra di essere s mhmm, poi c chissà quanto cambiata, nel senso che è è con me che son cambiata più che altro, perché gli altri non gli ho mai fatto pesare niente, non so come dire. Non gli ho mai detto anzi forse avrei dovuto dire di più, ecco, fare uscire di più le re quello che le sensazioni che avevo. E sto forse sì, adesso mi apro un pochino di più, se vedo che appunto non non riesco, o non ho tempo di fare una cosa, dico: "Scusate ra-ragazzi, qua io non ce a faccio", cioè eh, n non riesco a gestire tutto, quindi e poi per fortuna i miei figli sono grandi e e si gestiscono da soli, però capito? To pensavo mi fosse successo quando erano piccoli, mamma mia. Lì sì, pesante sarebbe stato. Mh.
Mh. Okay. Okay. Mh-mh. Ah-ah. Ehm Certo. Mh-mh. Imparando. Mh-mh. Okay. Bra Mh-mh. Sì. Saresti, uhm, andata un po' nel in tilt, diciamo.
Sì, sì, non c non che comunque cioè, già in quel periodo lì secondo me io covavo qualcosa. <chuckles> Sì, qualcosina la covavo. Poi però, insomma, un po' alla volta le le cose si si risolvono, secondo me. Poi non so tu, io sono un po' una fanatica di libri sull'autostima, ne avrò letti non so quanti. <laughs> Tutto, <chuckles> vedo che <chuckles> vedo che abbiamo le stesse abitudini. <chuckles> No, ma proprio anche quelle di psicologia in generale, eh, cioè proprio tutto mi piace, perché la la mente umana è veramente bizzarra, e quindi mi mi piace capire i meccanismi, poi, come utilizzare le parole nel modo giusto anche, perché è quello che ti crea poi il pensiero e poi l'azione, quindi eh, parte tutto da lì.
Mh-mh. Piano piano, step by step, sì, assolutamente. An Io ne faccio indigestione, crescita personale, intelligenza emotiva e non smetto di leggerli. Sì, sì, mi piace, mi piace proprio perchè ho bisogno Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Brava. Mh-mh. Ma anche perché noi sensibili abbiamo un linguaggio dell'anima molto cioè noi sentiamo prima col cuore, e poi le vediamo le cose con gli occhi, cioè è è è così. Prima sentiamo dentro, e poi tutto il resto, e ragione molto di di cuore, di di mhmm, di testa avoja, dico, ehm, le nostre menti non si spengono mai.
Esatto. Mh. Eh beh, certo. No, infa ma io penso che probabilmente ero già così da bambina. Non so tu, secondo me, io ero molto sensibile, cioè, eh, mhmm, offendiamo sempre, qui oh, io da bambina sicuramente mi buttavo fuori col pianto. Anche adesso, eh, io adesso un po'. <chuckles> Fatti mi preoccupo. Anch'io, ma ultimamente no, e e sono preoccupata. <chuckles> Ma, veramente, per anni sembro una gran fregnona. <chuckles> Grazie a te. Grazie mille, ciao.
Mh-mh. Mh-mh. Ah, certo. Sì, sì. Ma io anche ora piango sempre. Io io piango, io così mi sfogo. Mi sfogo piangendo. Infa Davve Comunque grazie per questa conversazione.